Non ça me semblait pas impossible, mais, heu, j'avais tendance à vite aller sur le téléphone et je pense que j'ai assez de recul pour me dire, heu: «On peut le poser et faire autre chose», mais, heu, bah, quand tu es pas occupée, heu, le téléphone, bah, tu y reviens assez facilement, en fait. Ouais, c'est un réconfort, c'est une occupation, ça te fait pas faire ce que tu as pas envie de faire, heu et heu, mais je vois vraiment la différence. Heu, là, je suis à peut-être 5-10 minutes d'Instagram par jour, alors qu'avant, j'étais à 1 heure, une heure et quart. J'avais mis un plafond quand même de temps. Ouais, c'est fou et c'est une question d'intérêt. Tu te rends compte que la vraie vie est plus intéressante que, heu, finalement, heu, ouais tu suis 500 comptes heu, bon, franchement, heu, je me dis: «Il y en a peut-être 3 que j'aime vraiment regarder quotidiennement, en fait». Donc heu, ouais ça fait prendre conscience, heu, de pas mal de choses.
Mmh mh. Oui, c'est un un réconfort. Mmh mh. Ouais. Ah oui, ça fait une grosse différence, en effet, ouais. Ah, bah, c'est Ouais. OK. OK et qu'est qu'est-ce que tu penses de la digital detox du coup? Est-ce que c'est ça te semble, heu, quelque chose d'atteignable, heu, ou ou ou pas?
Ben <blows air> je trouve que c'est comme le, heu, comment on dit? Tu sais? January, heu, sans alcool, là, ou, heu, ouais bon ou les bonnes résolutions. Heu, j'aime pas trop ces ces trucs-là que je trouve assez, heu, phénomènes de un peu de mode ou un peu buzz, j'aime pas trop ça. Du coup, je me dis que moi, je m'applique à moi-même des fois des choses, heu, par exemple, heu, de laisser le téléphone à l'étage et heu et pas y aller, ou de me mettre, heu, le petit symbole ne pas déranger enfin, moi, je m'aménage des des plages quand je peux, heu, des plages, heu, sans téléphone
Ah oui, Dry January, ouais. Mmh mh. Mouais OK, ouais. Oui.
mais en fait, j'ai pas envie de faire une digital detox parce que, comme je on le disait tout à l'heure, on y revient toujours. Donc heu
Mmh mh. Oui et puis tu as été peut être ouais, tu es peut-être pas, hem, partisan de la méthode dure, heu, enfin par exemple tu es pas le genre de personne qui, heu, au premier janvier prend des résolutions. Tu attends pas ça, tu es juste tu penses qu'il y a une résolution à prendre, tu la prends et t'attends pas le 1er janvier, quoi.
la digital detox ouais, dis-moi. Non. Ouais. Ouais, alors, heu, je suis pas, heu, hyper forte, heu, pour dire: «Allez hop, j'arrête ça et maintenant je fais ça», mais en tout cas, c'est sûr que j'attends pas janvier parce que déjà je suis pas très forte pour tenir, heu, mes propres résolutions. Alors si je dois attendre. Tu vois, là en septembre, à l'époque, à la rentrée scolaire, si je dois attendre 6 mois pour me dire: «Allez, heu, vivement dans 6 mois que je change de d'habitude», ouais je me dis que, heu, on est assez intelligent quand même pour, heu, pour savoir ce qui nous convient ou pas. Et si on a besoin de lâcher, il faut lâcher. Et si on a besoin, heu, d'autres choses et ben on peut y aller aussi, quoi.
Mmh mh. <laughs> Ouais, OK. D'accord, OK.
Je suis pas sûre que ça vaille la peine de faire, heu, des grosses détox comme ça, même si, heu, j'ai déjà proposé à mon mari, heu, les dimanches, heu, on lâche on pose le téléphone. Ouais, alors on le fait plus quand on part en week-end.
De faire journée sans téléphone, heu? Ouais, mais peut-être naturellement aussi parce qu'en week-end tu es plus occupée et juste, bah, naturellement tu vas moins sortir le téléphone, quoi.
Bah oui.